Eh, vero?
L'ho fatto sì, per i miei figli. Ho fatto finta che c'eran le impronte di Babbo Natale, però capito, sì hai ragione, così ti scoprono. Mamma mia, no, no.
<chuckles> <chuckles> Eh. Vero, quindi <laughs> quindi sì è è è è è è particolare ecco, però, eh, diciamo che, ehm, eh sì.
<chuckles> Mh-mh. Vabbè sì, essendo ora un giorno alla fine si può anche fare, si può anche fare. Però io qualche sfizio un po' me lo toglierei, nel senso che, cioè non lo so, n niente di di gra cioè non è che andrei a svaligiare la Banca d'Italia, però insomma, qualche sfizio così, un gioiellino, una cosa, una cose una cosetta dai, mh, vado da Tiffany in quei 5 minuti. <laughs> Ma sai perché? Ma no, ma perché poi quando entri in quei posti lì, cioè così come sono io, vestita come sono io, ti guardano malissimo le commesse. Mi dà noia, no? Allora senti
Mh. Certo. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Già. No, no. <chuckles> <chuckles> Cioè per controllare diciamo, le nuove mh. Mh. Ma infatti ma infatti sai ecco ma infatti s sai cosa infatti a proposito, mi servirebbe sai quando? Ad esempio quando tu, per esempio, non hai molta voglia, non so, di vestirti bene, magari appu appunto attivi la trasparenza, in questa diciamo invisibile, e poi anc puoi girare anche in pigiama per dire, no? Non hai diciamo, tanti proble
Mh-mh. Ah, bello. <chuckles> Sì. E' vero. È fantastico. Vo volendo anche tutto nudo, eh. <laughs> Metti che poi si ria si riattiva improvvisamente, te sei tutto nudo in mezzo alla piazza. <laughs> Vabbè, dai ti saluto. Grazie per la conversazione. Ciao, ciao.
No dai, là proprio, eh, l'e l'esagerazione, però ecco volendo si potrebbe No, d dai. Eh, dai, Eh. Va bene. Ciao. Ciao, alla prossima.